Normalement, ça devrait être pour chacun en vrai, hein.
Du c Oui, oui, oui. Après chacun, voilà, chacun est est différent et on a tous nos fonctionnements. Et je pense que, heu, beh comme tu disais, il y a des personnes qui, pour le coup, vont aller provoquer même le conflit, <chuckles> parce que c'est, heu, c'est leur façon Ouais.
Ouais clairement. Bah moi, je j'avais ça, hein, à une époque, heu heu, avec ma famille, j'étais ouais. C'était quand il y avait ce genre de conflit justement, on est arrivé à un tel stade de non communication que oui, je j'en devenais heu, violent dans dans les mots bien sûr. Heu, mais c'était c'était ta manière de de te de te protéger en fait ,tu vois. Si techniquement tu mords le plus fort, bah, tu as moins de problèmes, tu vois? Mais bon, tu es tu es tu en es pas fier parce que du coup c'est <chuckles> tu es tu es tu as l'impression, heu, d'en faire trop, quoi.
Mmh mh. Ah oui, je comprends. Bien sûr. Mmh mmh mmh mh. Tout à fait. Bah non. Mais après comme on disait tout à l'heure c'est aussi une réaction instinctive c'est une part de toi qui veut te protéger, en fait, en faisant ça.
Mais non! Bah oui, parce qu'en fait, comme tu as dit, encore une fois, épidermique, c'est c'est des c'est des choses que ton cerveau, il met au point comme, heu, q alors c'est un peu un peu fort, mais comme mode de survie en fait. En mode, heu, j'ai pas envie de mmh. Et ça, tu vois, si tu en parles pas, c'est c'est compliqué, hein.
Ouais. C'est ça. Oui, oui. Mais c'est ça, c'est une stratégie de défense, hein. Oui complètement. Mmh. Bah, de toute façon les émotions, heu ouais mais c'est clair, c'est clair. Les les mé les émotions qu'on ressent, heu, c'est des messages. Et souvent, bah, ce qui m les mé les émotions qui naissent qui font naître un conflit, bon, comme la colère, par exemple. Heu, bah, c'est souvent là pour nous dire qu'il y a quelque chose en nous qui a pas été respecté, quoi.
Je Oui clairement. Puis en plus de ça, en en en vrai, ce qui est assez compliqué aussi, hein, c'est dans la résolution de conflits, heu, généralement, normalement il faut vraiment mettre ton ego de côté. Enfin, ven vraiment pas essayer de de légitimiser ou délégi délégiti tu as compris, heu, <chuckles> les émotions les émotions de de l'autre parce qu'en fait, tu vas juste mettre de l'huile sur le feu et c'est la meilleur moyen, heu, de de fermer un conflit quoi, de fermer la la discussion quoi.
C'est c' c' c' Oui. Mmh mh. Oui, oui, oui. <laughs> Mmh mh. Oui, c'est ça. Exactement. Mmh.

Mmh mh, bah, tu vois, paradoxalement oui, non, c'est compliqué mais tu vois, paradoxalement, le fait, heu, moi, de de pas capter tout de suite ce que je ressens et donc de très rarement être dans la colère ou l'indignation ou en tout cas quand je le suis c'est souvent après coup, du coup, le temps que que mon émotion se réveille, on va dire, bah, grâce à ça, d'une certaine manière, au moment du truc, heu, je du conflit, je j'arrive quand même à être, heu, assez rationnelle mais heu, bon, par contre, je je m'oublie souvent quand même dans le dans le truc mais j'arrive quand même à garder ce côté rationnel, donc ça, c'est vrai que c'est quand même une u une force, mais heu
Et ça, c'est compliqué, hein? Encore une fois, heu Oui. Oui, parce qu'en fait, dans dans l'équation, tu es tu es tu es l'élément qui, heu, dans lequel tu as le plus de de comment on appelle ça, heu, disons, en fait, vu que, toi, tu te mets de côté, en fait, c'est c'est c'est toi qui va tout prendre pour, heu, essayer de de oui, exactement, tu te contrôles mieux que <chuckles> que l'autre, donc en fait, tu vas tu vas voir que, heu, alors c'est pas bon du tout, hein, mais le principe, oui, c'est que si jamais la personne elle est vraiment pas réceptive, bah, en fait, tu soit tu stoppes ou soit tu tu mets de l'eau dans ton vin, quitte à quitte à t'oublier, en fait, en soi, parce que, toi, tu veux juste pas avoir cette situation dans les mains, quoi.
Ouais. Oui, j'ai plus de marge de manœuvre, quoi, c'est moi qui ouais. Mmh mmh mh. Bah, à terme, c'est pas bon, non. <chuckles> C'est ça. Mmh mh. Mmh mh, eh oui, c'est ça parce que c'est souvent plus ouais, plus douloureux, plus contraignant que juste, heu, bon, heu, faire, heu, une concession sur un petit truc, heu
Oui, tout est temporaire
qui souvent n'a pas tant d'importance que ça, souvent c'est plus une histoire d'ego. Ouais. Mmh.
mais c mais c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça et puis, en fait, le truc aussi, c'est que quitte à ce que le ton compagnon, il ait peut-être sa journée dans les pattes, qu'il y ait des événements dans sa vie qui soient, heu, oh, heu, quels qu'elles soient, heu, des problèmes au boulot, heu, des problèmes, heu heu, n'importe, en fait, tu peux déjà, heu, avoir des des soucis si jamais, par exemple, il communique pas, bon, normalement, il communique avec toi, hein mais il y beaucoup de gens justement, heu, genre, heu, ah, tu sais, homme fort ou femme forte, heu, moi, heu, les au boulot, c'est au boulot ouais, c'est ça puis, heu, dès que tu commences à en parler un peu, heu, ça évite le sujet et du coup, tu es en mode, beh, «J'ai fait un truc de mal? Est-ce que je m'occupe pas assez? Est-ce que je m'occupe trop?» Heu, tu vois, genre, ça te fait ruminer parce qu'en fait l'absence de communication à ce niveau-là, bah, en fait, ça te ç ça te fait péter ton crâne parce que tu te dis, heu, je vais dans quelle je vais dans quelle situation, quoi, si j c'est pas tant quel tu as et du coup, bah, tu as l'impression que tout ce que tu vas faire, ça va être mal fait, quoi, tu vois? Donc, c'est très heu
Mmh mh. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, qui restent dans leurs trucs, heu, qui en parlent pas, ouais. Ouais, je vois. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, ça mais ça c'est terrible, je trouve, parce que du coup, ça c'est ça, ça rend un peu parano aussi sur le
Mmh. Ouais, clairement, clairement, clairement.
Mmh mmh mh, donc ouais, c'est important de rester à l'écoute mais tout en étant quand même, hem, de garder suffisamment de distance avec l'autre pour le laisser respirer, quoi. <chuckles>